Şöyle, ilk başta farklı insanlardan bahsediyoruz. Ben farklı bir insanım, eşim farklı bir insan. Dolayısıyla bu zorlanma gayet normal bir şekilde tezahür etti.
Evet. Doğru.
Çünkü eşimin yaşadığı hayat farklıydı, ülkesi farklıydı, kültür farklı. Diğer tarafta benim yaşadığım aynı şekilde farklı ama bunda, eee, aldığımız notları birleştirme yönünde, onun rahatsız olduğu, benim rahatsız olduğum konular, birleştirme yönünde gayet medeni bir şekilde ilerlediğimizden dolayı 2 tarafı da mutlu eden çözümler elde edebildik. Çünkü burada bir hijyen üzerine ilerledik. Eee, yani bu çamaşır kokusu, çamaşır suyu kokusu, hijyen benim nezdimde.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.
Diğer tarafta özellikle evin kokusu konusunda, evin kokusu enerjiyi arttırdığı kanaatindeyiz. Ortak bir çözüm bulabildik. Yemek kokusu konusunda özellikle burada balığı çok yeriz biz.
Tamam, ne güzel. Doğru.
Eee, ve balık kokusu gitmiyor. <chuckles> Gitmiyor. <chuckles>
Doğru. Yani bazı çözümler var, limon kaynatmak gibi evde ve, eee, diğer kokular gibi.
Kahve yakmak vs. diyorlar ama, eee, en son kahve deneyiminde z ı kötü bir <laughs> ilerleme kate kesinlikle, kesinlikle çok iyi, <chuckles> çok iyi yani tam anladın. Eee, yani orada biraz daha temizlik konusunda, eee, ortak sonuca varabildik tekrardan. Çünkü yani bir şey kötüyse kötü, kötü kokuyor. <chuckles>
Evet. Ev evi bolca yanar kahve koktu. <chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Peki Evet. Peki, o zaman şurada bir temizlikle ilgili bir soru geldi aklıma. Portekiz'de yaşadığını ve yabancı bir eşin olduğunu anladım söylediklerinden. Şimdi, eee, Portekiz ve yurt dışındaki çoğu Avrupa ülkesinde, eee, Türkiye'deki gibi evde ayakkabı çıkartmadan, eee, gezme gibi bir alışkanlık var. Özellikle temizlik noktasında, eee, eee, bizim kültürümüz yani Türk kültürüne göre değişmekte bu. Eee, bundan dolayı bir sıkıntı oldu mu? O o da aynı şekilde miydi yoksa bunu en baştan ilk, ilk değişen kurallardan biri miydi bu?
Hı hı. Evet. Evet. Ay, çok iyi. Kesinlikle. Hı hı.

A, çok güzel bir yaklaşım. Ben öncesin Şöyle söyleyebilirim, o salona girmeyi bekleyen hamster'la aynıydım ben. Öyle söyleyebilirim. Ya, o salona girmenin arzusu, işte, misafir gelecek, o salon temizlendi, işte, salona ayrı bir özen gösterildi, değil mi? Misafir gelecek.
Evet. Tamam.
O belli, ııı, gayet normal ama diğer tarafta temizlik konusunda, anneme yardım etmek gayet keyifliydi çünkü, inanılmaz bir şekilde temizlik yaptığımda, yani, kaçlı yaşlarımdan bahsediyorum, 7-8'li yaşlarımda temizlik yaptığımda aldığım keyif
Evet.
gayet güzeldi. Çünkü, ü vücut olarak bir şeyler yapıyorsun. Aynı zamanda bu
Evet.
psikolojik anlamda da yansıyor ve bir rahatlama, hani bir görev ta tamamlama gibi bir şey oluyor. Diğer tarafta, ö
Ve bu da sana aslında huzur sağlamış. Peki, o arada bir şey daha soracağım. Eee, bu, ımm, salon, ayrı bir salon hazırlanmışsa mutlaka misafir geleceği bellidir, dedin. Eski geleneklerde de, hatta söylemlerde de, eee, çokça kullanılır. Eee, özellikle misafire hazırlanan koltuk, hiç oturulmayan o koltuklar, tabak, ııı, set, çanak setleri, hiç kullanılmayan setler açılır. Eee, bu tür şeyler var mıydı annende de?
Kesinlikle. Lütfen. Kesinlikle. Hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. Ya, şöyle söyleyeyim, yani, salon kapısına dokunduğumu Pek, nadirdir, yani, hatırladığım. Ya, kapıyı açmak için.
<chuckles> O kadar, yani, ü üstüne bastık yani konunun.
Ve işin garip tarafı, o kadar güzel bir şekilde, ııı, ya, iyidir kötüdür bilmem. Ama o kadar güzel bir şekilde içselleştirmiştik ki, hani, salonun kapısında dahi bulunmamayı tercih ederdik. Çünkü misafir gelecek, misafire özgü bir yer. Dışarıdan gelen ve davet edilen, özellikle hassasiyet gösterilmesi gerektiğini düşündüğümüz kişiye özel bir yer olduğundan dolayı, sanki davet ettiğimiz ve yatıya gelen kişinin odası hassasiyetinde değer gösterirdik oraya. Dolayısıyla ora farklı bir önem arz ediyordu bizim için, keyif de veriyordu.
Hıı. Hı hı. Evet. Peki, o zaman şöyle bir soruyla yaklaşmak istiyorum bu söylediklerine. Eee, sence bu, eee, odaya olan saygın, kendi yaşamına bir dönüp baktığında, eee, özellikle alana saygı, eee, ve bireyin alanlarına saygıyla ilgili karakterinde böyle bir bir bağdaştırma gördün mü?
Lütfen. Hı hı.